जी, देखिए, आजकल ना एक चीज़ से मुझे बहुत परेशानी हो रही है और वो कहीं न कहीं कह लीजिए मेरी सारी ही छुट्टियाँ खराब कर दे रही है, एक समय हुआ यूँ करता था जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, मैं बड़े आराम से घूमता था। मुझे ना किसी चीज़ की अ, चिंता होती थी, ना मैं अ, किसी प्रकार का तनाव लेता था, परंतु जब से मैं अ, ये काम के जीवन में आया हूँ, पर मुझे एक बहुत कह लीजिए अजीब-सा अ, तनाव लगे रहता है छुट्टी के समय भी उम, काम का और मुझे लगता है कि मैं अपने काम से दूर भाग रहा हूँ, मैं अपना काम दूसरों पे डाल दे रहा हूँ। एक दोषी भाव होता है ना? वो मन में एक ऐसा कह लीजिए उम, कि प्रभाव डाल देता है कि मैं आराम ही नहीं कर पाता अपनी छुट्टियों में। मैं घूमने जाता हूँ, मुझे लगता है कि अरे यार, मैं उम, कहीं न कहीं अपने अ, मतलब साथियों पे काम डाल दे रहा हूँ और मेरा घूमने जाना सही नहीं है ऐसा है, वैसा है, मतलब 4 चीज़, 50 चीज़ दिमाग में ऐसी आती हैं, कि मतलब मन ही नहीं करता पहली बात तो कि आराम करूँ, उल्टा मेरा पूरा छुट्टी बर्बाद हो जाता है। मेरे पैर पे पैसे अलग बर्बाद हो जाते हैं, मेरे परिवार वालों को अलग दिक्कत होती है, क्योंकि दे खैर उनकी दिक्कत अ, बिल्कुल जायज़ है कि अगर मैं उपलब्ध ही नहीं हूँ छुट्टी में अ, भावनात्मक रूप से, तो फिर क्या मतलब। तो वो अ, चीज़ कहीं न कहीं मुझे बहुत परेशान कर रही है बहुत, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इन चीज़ों से कैसे निकलूँ, ना मुझे किसी प्रकार का अंदाज़ा है कि मैं आगे इस चीज़ को कम कैसे करूँ। तो आप अगर मेरी किसी प्रकार से सहायता कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा।
जी। जी। जी। जी। जी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी सहायता करूँगी। सबसे पहले तो आप इतना देखिए परेशान ना हों। अगर आप परेशान होंगे, तो आपके जो काम करते हैं, उस पे भी असर पड़ सकता है, तो आप इतनी चिंता तो ना करें। और मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी-सी एक सलाह दूँगी। उससे पहले ना, एक कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, तो आपकी गी जो ये समस्या आपकी है ना, मैं और अच्छे से समझ सकूँ। तो थोड़ा आप मुझे बताएँ, आप किस तरह का काम करते हैं, जो आपको इतना दोषी महसूस होता है? आप छुट्टियों में भी अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते?
हुँ, हुँ। जी, देखिए अ, बात अगर आती है कि मैं उम, अ, छुट्टियाँ कैसी लेता हूँ, तो मेरी छुट्टियाँ ऐसी होती हैं कि मैं अ, उम, मान लीजिए कि हर 2 महीने में मैं प 1 हफ़्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। और ऐसे ही चलता रहता है, जब तक मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ जाती अ, लंबी छुट्टी की, तब तक तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-1 हफ़्ता निकाल लूँ हर 2 महीने में, जो अ, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही है। पूर्ण रूप से 1 हफ़्ता नहीं ले पाता वैसा तो। परंतु कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम 4 दिन, 5 दिन ले लूँ। तो उससे क्या होता है कि अम, धीरे-धीरे मतलब मेरी छुट्टियाँ भी अ, इस्तेमाल होती हैं, अ, सही मायने में। परंतु अ, छुट्टियाँ तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उस समय जब मैं छुट्टी लेता हूँ, तब बाकी जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं, जो बाकी मेरे साथ काम करते हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं और कहीं न कहीं मेरा काम अ, फिर उनमें बँटता है। और उनको थोड़ा-सा अधिक काम करना पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे दोषी भाव आ जाता है, और जिसकी वजह से मैं छुट्टी ले भी लेता हूँ, लेकिन उस छुट्टी में आनंद नहीं ले पाता उतनी। तो वहाँ पे मुझे भावनात्मक रूप से बड़ी तक़लीफ़ हो रही है।
जी। जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। क्या वो लोग जो आपके सहकर्मी सब हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, तो क्या कभी उन्होंने आपको बोला है कि आप मुझे ज़्यादा प न काम दे देते हैं, तो इतना काम नहीं दीजिए, आप छुट्टी पे नहीं जाइए?
जी, वो लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि उन लोग ऐसे हैं कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये सब लोग करते हैं। मतलब मैं अकेला नहीं करता, बाकी सब लोग भी अगर जाते हैं कहीं पे, तो उनकी यही प्रक्रिया रहती है, सारे ही लोगों अ, का मतलब कह लीजिए कि भाव ऐसा ही रहता है कि उम, अगर अ अ, संभवतः है, तो वो लोग 5-5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और ऐसे लेते हैं कि, किसी को इत्ता अ, फ़र्क ना पड़े और आराम से वो लोग जा पाएँ, आ पाएँ। लेकिन मेरे संदर्भ में क्या होता है उम, यही वाली छुट्टियाँ जब मैं लेने के लिए बैठता हूँ तो मुझे अ, मान लीजिए कि अम, अगर मैं बैठा हूँ छुट्टी लेने, तो मेरा काम बटता है बाकी लोगों में और बाकी लोग जो होते हैं, उस समय अक्सर छुट्टी नहीं लेते हैं क्योंकि मैं अ, किसी त्योहार के समय उम, ख़ासकर के नहीं लेता हूँ, क्योंकि त्योहार के समय वैसे भी 1 दिन मिलती है। और अगर मैं 4 दिन जानबूझ के ले लूँ, तो फिर कोई रहेगा नहीं, तो मैं ऐसे समय में लेता हूँ जहाँ पे आराम से मैं निकल पाऊँ, मुझे किसी प्रकार का तनाव ना रहे लेकिन ऐसे समय में भी बहुत तनाव रह रहा है। तो यही ज़्यादा परेशानी हो गई।
जी। अच्छा। हुँ। जी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि आप इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। तो आप थोड़ा मुझे बताएँ कि आप छुट्टी कौन-कौन से त्योहार में लेते हैं? या फिर आप ऐसे ही घूमने जाने के लिए आप ऐसे ही छुट्टी लेते हैं?
अ, देखिए मैं अक्सर छुट्टी लेता हूँ तो मैं घूमने जाने के लिए ही लेता हूँ। अ, क्योंकि देखिए घूमने जाने के लिए होता ये है ना कि उसी समय मैं पूरे घर से मिल लेता हूँ तो घर वालों को भी तकलीफ़ नहीं होती और कहीं न कहीं मुझे भी उतनी तकलीफ़ नहीं होती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अ, मतलब जब भी छुट्टी आप लो तो आपका एक ये होना चाहिए कि आप अ अ, छुट्टी के समय अ, मतलब कम से कम काम का ना सोचें। परंतु मेरे ही अ, साथ ऐसा होता है कि मैं छुट्टी के समय भी काम का बहुत सोचने लग रहा हूँ और कहीं न कहीं उम, इन चीज़ों का प्रभाव मेरे अ, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ रहा है।
जी। जी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या आपने मतलब अभी तक क्या आपने कोशिश किया आप जब भी छुट्टी लिए हैं तो आपने कुछ ऐसा कोशिश किया है कि मैं अगर, मैं उन लोग से बात करूँ कि हाँ, तो आप मेरा काम ले लें तो शायद मैं दोषी महसूस ना करूँ? या फिर कुछ अ, कुछ और आप किए हो अपने लिए जो आप अ, दोषी महसूस न करें छुट्टी के समय में?
उम, जी, देखिए पहले हुआ ये करता था कि अ, पहले जो काम होता था, वो किसी को भी चले जाता था मेरा, परंतु फिर मैंने अ, मेरे को लगा मैं अपने दोस्तों को देता हूँ और दोस्तों को भी मेरे देने के बाद भी मुझे दोषी महसूस हो रहा है, तो दिक्कत कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे ही अभाव में है, कि मैं अ, चीज़ों को उतने ढंग से नहीं कर पा रहा, जितने ढंग से मुझे करना चाहिए, क्योंकि कर तो मेरे दोस्त रहे हैं। अब मैं भी उनके लिए करता हूँ, लेकिन उनको जब इस चीज़ का दिक्कत नहीं होता तो मुझे क्यों हो रहा है, वो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही।
जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो क्या आप जो ये दोषी महसूस करते हैं अपने परिवार लोग के साथ, क्या उन्हें ये सब पता है? और वो कैसा महसूस करते हैं आपको इस तरह को मतलब आपको इस तरह देख के?
उम, जी, देखिए जो अ, मेरा परिवार है ना अ, वो अ, ख़ासकर कि बहुत मेरी बातें समझता है और मेरे परिवार वाले अ, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस विषय में अ, बहुत साथ देते हैं मेरा। उम, न वो लोग अ, समझते हैं कि मैं काम के प्रति बहुत परेशान हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ही चिंतन लेता हूँ, परंतु वो लोग भी क्या ही करेंगे, कहीं न कहीं उम, उनको भी पता है कि अ, मेरे काम का जो भी है, उस चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी है और मुझे अ, खुद से इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो वो अ, परेशानी वहीं पे आ जाती है कि मैं अ, जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, कि अ, मुझे पता है कि इस चीज़ से मुझे तकलीफ हो रही है अ, फिर भी मैं कोई खास बदलाव नहीं ले पा रहा।
जी। जी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। तो क्या आप मतलब जो आप काम करते हैं, क्या वो लैपटॉप में हो सकता है घर बैठे, या फिर आपको ऑफ़िस ही जाना पड़ता है? थोड़ा काम के बारे में मुझे थोड़ा बताएँ।
जी, देखिए, मेरा काम लैपटॉप में तो हो सकता है, लेकिन बात फिर यही है, छुट्टी लेके भी अगर मुझे लैपटॉप पे ही बैठना है, तो फिर अ, छुट्टी लेने का मतलब नहीं बनता। मैं आम दिनों भी घर पे बैठ के काम कर सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु जब मैं छुट्टी लिए लिया हूँ, तो मैं घूमने गया हूँ। अब जब घूमने गया हूँ, वहाँ पे अगर मैं लैपटॉप लेके बैठ गया, तो फिर क्या मतलब हुआ मेरे घूमने आने का? तो वहाँ पे अ, ज़्यादा तकलीफ ये हो जाती है कि कहीं न कहीं मैं अ, जानते हुए चीज़ों को उतना अच्छे से अ, कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि देखिए, ये चीज़ों से मुझे भी तकलीफ़ होगी और मेरे चाहने वालों को भी तकलीफ़ होगी परंतु मैं क्या करूँ? मैं भी कहीं न कहीं अ, मैं अपने परेशानियों से बँधा हुआ हूँ।
जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, आपकी बात ना मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहले परेशान ना हों। अगर आप परेशान होंगे, तो आपके काम पे भी असर पड़ेगा और आपके परिवार पे तो पड़ेगा ही, आपने बताया मुझे। तो सबसे पहली सलाह मुझे ये होगी आपके लिए कि आप काम और छुट्टी के बीच ना स्पष्ट सीमाएँ बनाएँ, ताकि ना, आप कौन-सा कब करेंगे, कौन-सा नहीं करेंगे। जब आप छुट्टी में हों ना, तो सिर्फ छुट्टी पर ही ध्यान दें। आप ऐसा महसूस ना करें कि आप दोषी महसूस करें या फिर आपके जो कर्मचारी सब हैं, उस पे ज़्यादा दबाव पड़ गया या फिर मैं कहूँगी कि अगर आ वो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, तो उन्हें पूछ ज़रूर लें कि, "क्या आपको कोई दबाव महसूस हो रहा है या आपको कोई चिंता महसूस हो रहा है? कहीं आप ये मुझे बता तो नहीं रहे डर के?" तो उनके उनसे ना एक अ, स्पष्ट हो जाएँ, ताकि ना, आपको ये छुट्टियों के दौरान आपको ये परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप परेशान होंगे, तो सिर्फ आप तो परेशान नहीं होंगे, आपके घर वाले भी परेशान होंगे कि क्यों ही ये छुट्टी पर आया है, या फिर क्यों ही अ, अम, क्या कहते हैं इसे मैं बुलाया हूँ? ये इतना परेशान है। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि अपनी छोटी-छोटी ना दिनचर्या या लक्ष्य बनाकर ना, आराम भी करें। देखिए, आराम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि काम ही दिन भर करते जाएँ। आपने बोला कि मैं शायद ना, कर सकता हूँ लैपटॉप पे, तो देखिए, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो ना, तब देखिए, 10-15 मिनट अगर आप लैपटॉप में दे दें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है छुट्टी में भी, क्योंकि 10 मिनट आप ऐसे भी तो क निकाल ही सकते हैं। जब ज़्यादा ज़रूरी हो, आपको ज़्यादा दोषी महसूस हो, तो वो लोग से थोड़ा बातचीत कर लें। तो अगर उन लोग को भी ना थोड़ा म हिम्मत मिलेगा कि हाँ, मेरे मालिक जो मेरे दोस्त हैं, वो म कम से कम मुझसे बातचीत खुद तो कर रहे हैं। छुट्टियों के भी समय मुझसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, चलो, उन लोग की जो मतलब अम, बातचीत करके ना मुझे भी बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। तो अगर आप ये सब करेंगे ना, तो आपको छुट्टियों में भी इतनी मतलब तनाव तो नहीं होगी, और आप इतनी तनाव लें भी नहीं देखिए, अगर आप तनाव लेंगे, तो आपके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और अपना आपके ना, जो न उम, तबीयत है, धीरे-धीरे आपकी बिगड़ने लगेंगे। तो ये सही नहीं है कि आप छुट्टियों में आएँ, अपने परिवार को समय ना दें। छुट्टी तो लेनी बहुत ज़रूरी होती है और आपने बोला कोई त्योहार होता है, तभी मैं छुट्टी लेता हूँ। ये तो न आपने बहुत बड़ी चीज़ आप करते हैं कि आप सिर्फ त्योहार में छुट्टी लेते हैं। अगर आप इसमें भी आप अगर आ अपना 100% परसेंट नहीं देंगे, तो ये बहुत गलत होगा। अगर आप हमेशा काम ही करते रहेंगे, तो अपने परिवार को आप समय कब देंगे? परिवार भी बहुत महत्व होता है जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं जीवन में। उन्हें भी आप समय दें, उन्हें समझें, उनके साथ समय व्यतीत करें, तो आपको भी पता चलेगा कि जो ये छोटे-छोटे पल हैं ना, मैं मिस कर जाता हूँ, मैं इसे खो देता हूँ, मैं इसे जीना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करेंगे, तो आपको बहुत आराम भी मिलेगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ या फिर ये सब महसूस कर रहा हूँ। तो इससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा भी अगर ऐसा लगे, दोषी महसूस करना हो, तो आप कॉल करके ना, उनसे बात कर सकते हैं, "क्या ह का क्या आपके पास ज़्यादा काम हो रहा है? क्या आपके आप ठीक हैं?" थोड़ा आप पूछ लीजिएगा ना, तो आपको भी हल्का महसूस हो जाएगा। अगर आप ये सब करेंगे ना, तो आपका निजी ज़िंदगी जो आपकी समस्याएँ आ रही हैं ना, वो सुलझ जाएँगी। जी।
जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से मतलब मुझे इतने अच्छे सुनने के लिए, इतने अच्छे से समझने के लिए और ऐसे सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है, मेरी सुझाव ना म आपको फायदेमंद साबित होंगी।